A gente se fala, a gente faz videochamadas, né, e e a gente tá sempre conversando. Sempre que pode também, né, porque ela estuda muito.
Ela estuda muito, né.
É, ela se dedica demais. Quando não tá estudando é é na na faculdade, ela tá estudando em casa, são muitas provas. Então, assim, medicina realmente é quase que um sacerdócio, né. Então, ela tem essa rotina bem puxada, então não dá pra falar tanto quanto eu gostaria, né. Então eu tenho minhas coisas aqui também, minha vida profissional, né, tem meu filho aqui, meu marido, enfim. Eh, mas ne eh, essa relação que foi algo, eh, construída, nós tivemos uma fase bem difícil no início, né, da minha gravidez, eu fui mãe solo, né, até o meu casamento, né, atual. Então, assim, é sempre eu, ela, ela e eu, sabe, aquela relação de ser mãe e pai.
Uhum. Ah, ela não é filha do seu atual esposo?
Não, não é, não é.
Ah, ok.
Então era muito nós duas.
É por isso que então você tem essa conexão bem grande com ela, né. Porque você, eh, é o que você falou, você foi ma mãe solo então, ah, você tem essa ess essa ligação bem forte com ela, né.
Uhum, exatamente. É pra assim, de certa forma, né, eu tentei suprir toda esse essa esse lado afetivo, né. Então, eh, não só questões financeiras, porque, assim, isso, eh, ti tive claro alguns perrengues, né, eu era nova, estava na fa terminando faculdade, então foi bastante desafiante. Enquanto minhas amigas estavam curtindo, né, tão indo pra barzinhos, indo a shows, eu estava já, né, com a responsabilidade de já era mãe, né, então, foi bastante desafiante. Mas isso desenvolveu realmente um ligação super forte, né. E que eu, assim, eu não vi o tempo passar, sabe. Você continuar olhando e vendo aquela menina, desprotegida, que precisa da mãe.
É. Você já era mãe, né? Uhum. É. Uma bebezinha, né. Sim.